Ừm, thực ra thì có ấy bạn ạ. Mình cũng có một cái đứa bạn thân là bọn mình xa nhau từ cái hồi mà khi mà cấp 3 học xong, đúng không? Là mình thì theo đi học đại học. Còn nó thì chỉ học tiếng 1 năm ở Việt Nam thôi, rồi xong đó là đi du học Hàn Quốc rồi, tận 7 năm cơ. Nó học cả ừ, nó học cái gì ta, ừ, nó học cả đại học, cả thạc sĩ bên đấy luôn ấy, thành ra là thời gian xa nhau của bọn mình nó cũng rất là dài ấy. Thì bọn mình đương nhiên là phải có cái cách để liên giữ liên hệ với nhau chứ làm sao mà chơi với nhau lâu được như thế, đúng không?
Ừm. Đó. <chuckles> Ra là vậy ha, ô, 7 năm luôn á. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <chuckles> Công nhận, 7 năm là xa thiệt đó chứ. Thế cái điều gì á làm cho bạn cảm thấy là khoảng cách nó bắt đầu xuất hiện khi mà bạn, à, thấy, gọi là, ít nhắn tin hơn với nhau nè, hay là cảm thấy là mỗi người bận với cái guồng quay công việc, với lại việc học tập của riêng mình?
Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, thực ra á thì chắc chắn là sẽ có những cái lúc mà bọn mình, kiểu là, không có cái khớp giờ sinh hoạt với nhau ấy. Tại vì là giờ ở Hàn Quốc thì nó chênh với Việt Nam 2 tiếng, đúng không? Nên là bọn mình nói chuyện với nhau là cũng cần là phải có một cái khung nào đấy ấy. Thì lúc đấy là mình nhận ra là, ờ, bây giờ là hai đứa chỉ cần là đồng hành với nhau, cùng với nhau là được ấy, chứ không cần là phải cứ cố gắng là ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Thì hồi đấy là bọn mình đã cố gắng duy trì giao tiếp với nhau bằng cách là, ừ, cứ đứa nào là rảnh cái là sẽ hỏi luôn cái đứa kia, đứa nào lúc đấy là rảnh cái thì nó sẽ trả lời lại. Chứ không cần là phải, kiểu, cố gắng là ra một cái lịch cụ thể là "À, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư là tao nói chuyện với mày nhé!" Thì không cần là phải cụ thể như thế đâu.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À! Ừm, ra là vậy. Ừm. <laughs> Đúng rồi mình cứ linh động ha bạn ha. Thế nhưng mà không biết là cái việc mà linh động như vậy á, nó có đủ cái tần suất để mà duy trì cái sự thân thiết như cũ hông? Hay là bạn có cảm thấy là tình cảm nó cứ phai nhạt đi dần?
Ừm. Ừm.